確かにそうやってオンサイトで仕事した方が
そうですよね。そう。
マネジメントしやすいですね。
しやすいですよね。だから、そういうのが今、うん、日本ではなんか、なんていうんですか、それが重視されてるというか。
はい。 はい。
うん。そうなんですよ。
そうですね。あ、でもそれはそれはそうですね。そう、言われてみれば私、すごいもうザ・リモート派だったんですけど。上の人の立場考えたことなかったですね。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
ね。 でも そうですよね。もうこの私のなんかなくしたコミュニケーション能力が戻ってこないと思うので、あのいやもうもう捨ててしまったので、もうもう二度と帰ってこないと思います。<laughs> だからちょっと、あの私は、ま、それを分かった上でも多分あの、ま、週週5で、あの8時5時出社とかはもう絶対できないですね。
そうなんすよ。 はい。はい、いえ、そんなことそんなことないですよ。大丈夫ですよ、全然。いやいやいやいやいやいやいや。<laughs> いや、そんなことないです、全然。<laughs> はい。 うん。はい。 うん。はい。 はい。え、きっついですよね。もう、ほんっとにに私やりたくないですね。
はい。 潰れてしまうかも、爆発するかもしれないです、私。<laughs>
うん。いや、そうですね、もうもうもうもう駄目みたいななってるんですよね。あ、ですよね。そう。
そうですそうです。本当。 ね、本当リモートってストレスフリーで働けるじゃないですか。
私無理なんですよ、そうなんですよ。だからこんないいことないというか、なんか
ね、うん。 ほんとにそうなんですよ。ストレス感じることといえばま、私、自己管理ができずにその、なんだろう、の納期やばいみたいなぐらいなんですけど。
そう。 うん。 はい。 ああ、あ、なるほどなるほど。でもね
ま、自分の責任なんで。
いやいやいや、でもま、確かにそれはね、ストレスですよね。でも、でもやっぱりなんか上の人がね、いもう常に近くで見てないとか、なんかそういうなんかわかんないですけど、変な人間関係で苦しむっていうのはないですからね。
でもそれはい。 そうなんですよね。 うん。 そうなんですよ。ないんですよ。だからすごい楽でまその寂しい寂しいって言い方おかしいです。ちょっとね、人との関わりがない分ないのがちょっと寂しいって思う部分もあるんですけど、でも、あのダメですね。やっぱりあの週一うん、いっかい、2週間に1回でいいですね。<laughs> で、それいっかいは多分一番ベストですね。ミーティングで会う。
もうもう分かります。そうなん うん。ああ、でもわかります。うん。そうですね。 はい。うーん。うん。 うん。 そうですねそうですね。かいっかげつにね、なんか、うん、いっかいかね。うん、ぐらいが一番いいかなって思いますね、距離感的に。
ね、いや、ほんっとにそうだと思います。ん、ね、いっかげつに1回のオンサイト。それが理想ですね。<laughs> ね、いや、楽しかったです。ありがとうございました。またお願いします。はい。
<laughs> そう思ってます。そうですね。そうそうそうそう、オンサイトみたいな。理想ですね。<laughs> ね、いやいや、楽しかったです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。は